Allora, ehm, ehm, parto dall'ultima domanda nel senso che, ehm, secondo me, mhmm, no. Ehm, secondo me, conta di più la voglia effettiva di andare a cliccare poi sul sul titolone, quindi io lo vedo tanto anche sui ragazzi molto giovani che leggono il titolo e bam si fermano. Soglia dell'attenzione pari a 0, e quindi leggono le 4 parole che ci sono nel titolo basta quella è la è l'informazione. Ehm, magari ehm, generazioni più grandi si fanno spaventare magari dal titolo, uhm, e si fermano comunque lì. Quindi magari sono cose diverse, ma, ehm, non si va poi a indagare, a leggere ulteriormente. Anche perché il titolo è così comodo giu d'altronde è lì per quello, dici no: "Ehm, perché mi dovrei informare ulteriormente?" Forse perché molti mentono, molti titoli, quindi, ehm, sarebbe questo la mh, lo step successivo da fare. Quindi effettivamente capire dove, ehm, dov qua quando una notizia è superficiale, quando va affrontata. Uhm, poi per quanto riguarda proprio la notizia superficiale ci influenza da morire, nel senso perché capita a tutti di farsi colpire magari da quella nozione e di fermarsi lì e basta.
Sì, certo. Okay. Okay. Mh-mh. Mh. <chuckles> Se. Certo. Sì. Mh. Okay. Certo <chuckles> Okay. Okay. Okay. Mh-mh. Okay.
Quindi
Ehm, quindi, uhm, secondo te la appunto la superficialità può essere anche diciamo un po' ovviata, no? Se la persona è veramente interessata va a fare una ricerca.
Mh-mh. Sì, ma non so, basti pensare, ehm, per rimanere in tema minoranze social, il mh, <tsk> il titolo non so che ehm, mette la nazionalità della persona, ehm, non so per quanto riguarda una violenza o quant'altro, ehm, semplicemente se non è italiana. Ma oppure non so mi viene da pensare ehm, notizie per esempio uomo ehm, italiano di origine pakistana, quindi non basta che uno abbia sia stato qua magari 15 anni e abbia preso la cittadinanza, comunque rimarrai per sempre pakistano, cioè nel senso anche se la cittadinanza è italiana, ehm, tu sei nato in Pakistan e rimarrai per sempre pakistano, che effettivamente è un modo anche per poi ehm, rappresentare, uhm, una parte di di popolazione, che ormai non è più neanche così tanto una minoranza quindi ehm, associarla sempre comunque alla criminalità per quanto mi riguarda, che questo fa tantissimo sulla percezione della sicurezza.
Sì. Sì. Okay. Mh-mh. Certo. Okay. Erto. Okay, sì sì.

Ehm, secondo te, partiamo proprio da questo presupposto, dal fatto che, ehm, c'è proprio magari anche un metodo di riportare le notizie che è focalizzato su su l implementare no la la paura e anche sottolineare la la minoranza può potrà in un futuro magari, ehm, cambiare? Cioè si potrà arrivare in un futuro in cui, come dicevi tu, ehm, si dà più ehm, più visibilità alla vittima, no, che poi è veramente la persona che ha subito, piuttosto che alla minoranza magari dell'aggressore?
Mh-mh. Mah, ehm, quello è un po' lo stile giornalistico purtroppo che fa che fa audience, quindi a meno che non ci sia proprio un cambiamento radicale nella percezione di quello che piace o non piace alla gente o di quello che va a leggere, ehm, no. Nel senso che come abbiamo detto at attira di più il titolone che un titolo scritto correttamente che effettivamente va a dire la verità, attira più la sparata, diciamo. Quindi, finché non ci sarà un cambiamento radicale nel in quello che effettivamente la gente va a cercare, ehm, no diciamo che i giornalisti si adegueranno sempre a quella che è un po', ehm, l'on l'onda dove dove tira cioè diciamo dove tira il vento vanno poi, ecco.
Mh, okay. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Erto. E secondo te ci sono magari delle delle personalità che avrebbero anche un po' il potere di di cambiare le cose no, con magari, mhmm facendo delle azioni concrete, ehm, per cercare di di sottolineare, no, questa questa situazione appunto anche a livello comunque giornalistico?
Mh-mh. Allora, ehm, sì, nel senso che, ehm, poi ci sono, non so, i presidenti del del mhmm, dei giornali, i proprietari di reti t televisive, che comunque dettano un po' quello che viene viene detto, scelgono le trasmissioni, scelgono anche come un trasmissione poi andrà in onda, quindi sì ci sono le persone dietro l'informazione che potrebbero cambiare, ehm, un po' le regole del gioco. Ehm, purtroppo ov ovviamente sono anche quelli che hanno l'interesse economico, ehm, dietro, e quindi diciamo che l'interesse economico è più ehm, attira di più, ecco. Quindi, converrà sempre a queste persone che son oltre ad avere il potere hanno appunto l'interesse che poi vadano bene le cose; ehm, quindi, anche lì, mhmm, o uno è particolarmente etico e interessato alla rappresentazione delle minoranze nei media, ehm, e di come questo possa incidere sulla percezione della sicurezza, però secondo me è un discorsone che un ehm, un detentore di Mediaset magari non si fa, nel senso, ma
Erto. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Erto. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo.